كنت حابب اعرف منّك أنت في أغنية معيّنة لمّا بتسمعها بتفكّرك بطفولتك؟
والله هو في آآ أغاني كتير أوي بتفكّرني بطفولتي. يعني آه، يعني أنا زمان كنت باسمع آآ أُم كَلثوم. ماشي؟ ده وأنا صغيّر أوي يعني، وكانت دايمًا يعني ال كان أهلي دايمًا في البيت يكونوا مشغّلين أُم كَلثوم.
ياه! إمم. ياه!
فأنا طبعًا يعني ما كنتش
yes. مش الأغانى بتاعة أُم كَلثوم طويلة أوي بالنسبة لطفل؟
آه، طويلة جدًا آه، أنا كنتش يعني أنا كنت بازهق منها أوي، بس بحُكم بقى إن أنا <giggles>
<giggles> ما هو ده اللي أنا باقوله. <giggles> يعني الأطفال ما بيبقاش عَندهم يعني إن هُم يقعدوا يعملوا حاجة واحدة آآ لازم يغيّروا، فأنا مستغرب يعني أُم كَلثوم!
آه. ما هو مش أنا اللي كنت باسمعها. يعني أنا بحُكم إن أنا
آه، إمم. فأنت كنت كنت مغصوب إن أنت تسمعها.
يعني مش غصب هو أنا بحُكم إن أنا عايش مع أهلي في البيت وكده فكانوا دايمًا ي بتبقى شغّالة.
مضطر. طَب أنت مكسوف إن أنت تقول إن أنت كنت مغصوب. ماشي، <giggles> بس كده ف تمام.
ماشي، ف ف آه، فلأ كنت ب وكنت بانبسط يعني، أنا كنت عايز أقول لك في الاول الأغنية كانت بتقعد تِلت ساعة، نُص ساعة مزّيكا طويلة أوي، أوي، أوي ده أنا
لأ. تِلت ساعة دي، ده قليّل أوي.